Sa'kin, katulad nga ng sinabi mo na parang yung susu parang i-call out, ganun din naman pag, ah, parang kasi halos karamihan na sa mga ibang pulitiko nitong mga nakaraan di ba, eh, parang idinadaan na sa dahas ganiyan, parang ang sakit lang na makita na may mga taong parang talagang ipinaglalaban yung karapatan nila dahil sa mga maling ginagawa ng mga pulitiko na yun, dahil sa mga irresponsable nilang gawain ganiyan. Ah, sa tingin ko, 'wag 'wag palaging idaan sa dahas kasi mada madadaan naman siguro yan sa m maayos na usapan ganiyan, puwede namang magharap ganiyan, kasi parang ang nangyayari, eh, yung gobyerno parang nagiging kalaban niya taumbayan imbes na yung taumbayan di ba yung magtitiwala sa nasa taas para maging maayos yung magiging
Mm. Mm. Mm. Hmm.
magiging ano, yung magiging takbo ng komunidad natin ganon, kaya ayun parang kausapin nga natin sila ng face to face baga na na parang magiging mas maayos ba ganun.
Pero para sakin, 'wag muna face to face kung sa ano, eh, padala ng liham o sulat.
Sabagay, oo ganun, oo, ganun muna.
Tapos, pag hindi siya umayos sa pag-upo niya sa ati sa aming bayan, ah, siguro dun na sa ano, yun na yung time na hindi hindi sa korte kaagad, siguro yun na yung time na para bisitahin siya sa kanyang opisina at, ah, kausapin na, ba't ka pa tumakbo sa pambayang kung wala naman wala ka naman gagawin di ba?
Mm. Sa korte na. <laughs> Oo. Oo, tama. Mm, tama pag hindi talaga makausap ng maayos, eh, daanin mo na sa dahas. Charot, joke lang.
Mm, 'wag yun 'wag yun, kasi makakasuhan din tayo. At eto, ah
<chuckles> Masama yun, oo. Tayo din yung mananagot diyan, kapag ganon.
Mm. Ah, ayun nga yung na-share kung karanasan o sitwasyon, ah, at meron pang ano na
Mm.
Siguro para sa akin, ah, nadala siya ng ano nung tumakbong mayor kasi yung tumakbong mayor na yun, brad namin sa frat. Tapos, um, siya ibang frat siya, tapos sabi ko ba't ito dinadala ng mga brad natin at ki kinuha pa ni ano nung brad namin na konsehal, sabi ko ibang frat yan, kalaban yan ba't ano, ba't niya kinuha pati, di ba?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
Sabi ko kung kukuha ka lang din, eh, di sana si gan'to nalang kasi, yung isang brad namin na tumakbong konsehal, sa kabilang partido, sabi ko sana kinuha niya di ba?
Mm.